Должна сознаться, что, а, некоторые контакты обрываются, и, э, ну, не все, конечно, не все. Ну, не бывает такого, чтобы 100 % людей, все были в неинтересные, скучные, э, вдруг стали совершенно ненужными. Конечно, э, самые, м, приятные для меня контакты я стараюсь сохранять. Другое дело, что иногда ты с этими людьми не общаешься, не общаешься подолгу. Может быть, ты не общаешься с ними, ну, я не знаю, там 2 года, 3 года, 5 лет не общаешься. Но вот, э, вот я, например, щас приехала и, э, в этот город, где меня давно не было, и я выбрала просто тех людей, которых я хотела бы увидеть. С некоторыми из них я постоянно на связи, естественно, а с некоторыми нет. Просто я им позвонила или написала, и они с удовольствием: "Да-да, давай встретимся". Потому что есть такой тип людей, для которых, э, м, общение, если оно не личное, оно прекращается. Ну, такой тип людей. То есть они тя прекрасно помнят и любят, и всё. Знаешь, бывает, да?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да да да, я согласна. Ага. Мгм. Да да да.
Вот, и к таким образом, вот я себе просто делаю такую выборку, с удивлением как <chuckles> приходишь в закажу вот это, вот это, вот это, ну, не знаю, даже немножко смешно на себя смотреть со стороны, но это действительно так, я могу теперь выбрать, с кем в этом городе мне до сих пор приятно общаться, как бы пересмотреть себя саму, а с кем я не хочу просто. Не хочу больше видеться, мне нечего больше вот в этом контексте, м, ни им сказать, ни от них услышать.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, это здорово. Значит, ты общаешься тока с теми людьми, которые действительно тебе интересны и которые тебе, как бы, дороги.
Да, безусловно, я стараюсь это делать, если только нету ситуации, когда ты вынужден общаться по причинам семейным, например, да. Не всегда там ру все родственники тебе сильно приятны, условно говоря. Вот такие вещи. Но, э, в данном случае всё очень традициа традиционно.
Мгм. Да, бывает такая ситуация, да. Мгм, мгм. Мгм. Вопрос. Ага.

Мгм. Такой вопрос. Возвращаясь, э, в город, в котором ты прожила больше всего времени, или город, э, там, где ты родилась, где ты выросла, а Когда ты возвращаешься, у тя есть какая то ностальгия? Чувствуешь ты ли какое-то, что щ щимит что-то внутри?
Безусловно, конечно, я больше всего люблю тот город, в котором я родилась, и в котором, к сожалению, мне не удалось прожить всю жизнь. Вот именно по этим вот самым психологическим причинам, вот что-то не задалось. То есть, конечно, там были, м, а, причины абсолютно объективные, например, там экономический кризис, там, м, какие-то еще вещи, вот. Но вот, но ле реально всё это можно пережить, потому что это проходит, а остается что-то другое. И вот я наблюдаю людей, которых я считаю по-своему счастливыми, которые всю жизнь прожили в одном городе. И они продолжают находиться в этом городе. Им не скучно, они не устали, они
Мгм. Мгм. Мгм. Н-да, вот о том, что вот да вот, я тоже тебе с самого начала, когда начала говорить, что есть такой вот, а, вот есть искатели, которые вот ищут что-то вот, ну, я не знаю, как бы открывают для себя больше. Или же, как ты говоришь, что вот стало, да, тесно и хочется, да, прорыва этого. Мгм. Вот такой вот
<sniffs> Безусловно. Да, которым тесно, которым некомфортно, да-да-да, или у которых внешние обстоятельства, как мы уже упомянули, да.
Мгм, да, такой вот вопрос, а, работа Потому что, смотри, когда переезжаешь чужу вот работа и язык, вот дв два момента, вот которые меня интересуют. А, не останавливало этот эти 2 вопроса переезда в другую страну, в другой город? Где другой язык, и и просто не у всех получается сохранить свою специальность и переехать также, и продолжать работать по своей специальности, ничего не меняя. Это счастливые люди, мне кажется, кото у которых это получается. Как у тебя было? Да, как у тебя это было? Не останавливало ли тебя это и ск ну, у меня как бы здесь есть работа, всё-таки это мой язык, переезжать в другую страну, скорее всего, это поменять язык, поменять культуру, а, найти себя именно там, к свое призвание найти. Как у тебя это было?
Да. Очень мало кто. Очень мало.

А, наверное, м, <clicks tongue> это также, как в отношениях, когда ты понимаешь, что тебе уже нечего от этого человека получить и, более того, он тебе мешает, э, в разных совершенно ситуациях, в разных аспектах, и надо от него бежать. Вот так же точно с городом. <laughs> Жестко, нет? <chuckles>
Мгм. Мне нра мне нравится сравнение. Мне нравится сравнение. Очень, знаешь, так не то, что з жестко, я бы сказала бы очень философски звучит. Мне нравится.
<laughs> Ну, вот, продолжу мысль, то есть, э, если, м, опираться на свой собственный опыт, у меня, э, были скорее переезды в других городах в других странах. То есть вот просто взять внутри одной страны, переехать в другой город- если честно, у меня такого не было. Потому что, в основном, было желание поменять вообще культуру.
Мгм. Мгм. М ну. Мгм. Ну в принципе тоже перемена в большом счете- поменять что-то, да, в своей жизни более кардинально.
Э, вот. Да да да. М, я пыль слышу. Да, я слышала от многих, а, своих друзей, которые переезжали в другой город, например, из провинциального города в, э, в город большой, э, столичный какой-нибудь город, что они, а, это делали ради работы, в основном. А, или же очень молодыми, э, когда, э, надо было учиться, и, естественно, в большом городе, э, институты интереснее, лучше. Интереснее, в смысле они более, так сказать, сильные.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да да. Мгм. Или када семья переезжает, да, наверное, тоже такие варианты есть.
Это да, это еще один случай тоже вот. У меня была даже такой конфликт, скажем так, а, с, э, девушкой, которая со мной работала, когда она в побежала, так сказать, за своей семьей и вообще всё бросила, от, н совершенно даже не предупредив. Такое тоже бывает. Ну, я с такими людьми как-то вот меньше общаюсь, когда человек просто невольно бежит за другими. Мне больше попадались люди, включая меня саму, которые сами хотели покинуть то место, где они живут, по каким-то поводам, а, и разным.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М. А что тебя подтолкнуло, Дашка? Что что было причиной? Почему? Что тебя что, как что было толчком для того, чтобы к так такому решению прийти. Потому что, я думаю, это, знаешь, непростой не каждый в своей жизни вообще решается на такой поступок, потому что многие живут в одной стране, в одном городе всю жизнь, и, как бы, для них это хорошо, как бы они не стараются а поменять- это надо иметь характер, это надо иметь, я думаю, знаешь, силу волю внутри.